Hmm, sobrang excited kami na sobrang wala na kaming parang alam mo pakiramdam ko kasi nung time na yun para na lang akong lumulutang, tapos i hindi ko alam na sa sumisigaw na pala ako ng ng bonggang-bongga, eh, pati din 'yong, pati din 'yong boyfriend ko si sigaw din ng sigaw. Uy lalaki 'yon, ha, na na-tili. <laughs> Na tumitili din.
Ah. Oo. Oo. Oh, talaga? Nakakaloka 'no, pag ano talaga 'no, pag-uma-attend ng mga ganyang konsyerto. Lalo na gustong-gusto mo talagang parang wala ka na sa sarili mo, na ibibigay mo nalang lahat ng effort mo para maki-kanta na lang at makisigaw di ba? Pero nung nag-attend kayo niyan tanong ko lang din, ano, ano ba, um, naka nakakaranas din ba kayo ng nagutom kayo, nakakain ba kayo do'n? Kailangan ba bago pumunta ng concert nakakain ka na or okey lang na kahit pagkatapos na lang?
Hay, nakakatawa. Mm. Actually, puwede namang ano, eh, mayro'n, ah, actua mayrong nag-iikot na nagbebenta ng pagkain do'n, oo. Pero wala namang wala kang makitang mga stall sa loob na mismo. Pero puwede ka namang, ah, mag-order ng, ah, drinks mo, ah, kapag ka may mga usherette na mga lumi, ah, dumadaan.
Ah, talaga okey, mm, iyon. Hmm. Oo, oo. Dumada oo.
Yun nga lang ang mahal. <scoffs>
Hmm. Ah, yun lang 'no, talagang tatagain ka na sa presyo.
Oh, oo tinataga ka talaga. Kulang na lang ano, eh, mga ₱500 na yung isang bote ng tubig eh. <laughs>
Di ba?